То есть, ты вот, сравнив то свое состояние, которое было в тот, а, момент, как бы, это является твоим мотиватором не терять этот баланс, который вы сумели создать во всех этих сферах, там, личной жизни и, а, работа, в и там работы, и всё остальное на таком опыте из прошлого. <chuckles>
Мгм. Да, да. <chuckles> Да. Получается, у меня есть мотиватор "от", да, то есть я не хочу обратно в болезнь, и у меня есть мотиватор "к", э, я знаю вот это вот ощущение, когда у тебя и там, и там, и есть что-то вот, что тебя наполняет. <chuckles>
Мгм. Слушай, ну, это такой фактор, конечно, интересный, да, вот насколько тело, а, реагирует на вот эти какие-то, а, несбалансированные моменты в жизни. То есть это н не так мгм. На самом деле очень так, э, интересно вот этот факт. И, конечно, это круто, что ты можешь увидеть по телу, что уже что-то идёт не так. Это всегда вовремя заметить этот момент. Да, <exhales> прислушиваться, <chuckles> конечно, это точно. А, спасибо тебе большое за нашу беседу. Было очень интересно услышать вот твой опыт, да, как, а а ты балансируешь работу и твою личную жизнь. А, правда, было очень полезно, поэтому спасибо тебе за беседу. Я надеюсь, что мы ещё побеседуем.
Мгм, у меня это прям индикатор. Мгм, главное слушать, да, его, <exhales> а не игнорировать. <laughs> Спасибо за классные вопросы. Да, и я была <laughs> рада это как-то суммировать. Да, э, до следующего раза. Пока.
Спасибо большое. Всего доброго. Пока.